Et heu, vont être les grands gagnants de cette transformation heu, industrielle.
Ouais donc en fait l'adaptation elle est encore plus centrale, heu, maintenant aujourd'hui qu'auparavant quoi? Il faut vraiment chercher à voir, heu, comment ça va évoluer, heu, dans les années à venir. Parce que ces changements là ils sont tellement rapides que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui passe à côté ou qui se doutent, qui se méfient pas au assez, qui se disent que ça va prendre du temps et en effet comme tu dis, le fait est que les sociétés elles ont tellement une inertie importante que, ben, en fait pour qu'il y ait des vrais changements, ça va prendre, heu, beaucoup plus longtemps qu'en fait les les problèmes qui vont arriver. Heu, donc heu, en fait, ouais, il faut vraiment réussir à s'adapter, heu, rapidement quoi à notre époque si je comprends bien?
Exactement, c'est ce principe d'inertie, c'est comme quand on prend un virage un peu vite en voiture, hein, heu, t les affaires à l'arrière, le vase heu, fragile de mamie, ben, à un moment il vole contre la porte parce qu'en fait il y a un es une effet d'inertie avant que la voiture, heu les forces s'annulent et en fait il va y avoir cette casse là, hein. Eh ouais, bien sûr, bien sûr donc heu, il faut être plus que jamais, heu, flexible, alerte, regarder, apprendre les compétences obligatoires qui sont, heu, indispensables. Moi je me souviens d'une époque quand on me parlait d'internet j'ai connu l'arrivée d'internet: «Heu, non mais heu, heu, les le le le coiffeur il en aura pas besoin, ainsi de suite». Ben, tout le monde en a besoin, hein, heu et un moment un moment le plombier il en aura besoin, de façon différente mais il en aura besoin un petit peu donc il faut, heu, faire ça, il faut comprendre ça.
Oui. C'est ça, ni du lourd et plus ouais, ouais bien sûr. Mmh. Bah oui. Eh oui. Oui et puis même le plombier au final lui il va devoir quand même utiliser l'IA par exemple pour gérer, heu, tout ce qui est comptabilité, ou prise de rendez-vous. Enfin plein de trucs comme ça qui vont faire qu'il va être beaucoup plus efficace que le plombier des qui d'à côté, qui ne maîtrise pas, heu, ces outils-là quoi.
Ben, quand il aura payé son application ou son son chatbot ou son, heu, son IA qu'il aura payé, heu, 10 € par mois et qui lui fera toute la comptabilité au lieu de payer son comptable qu'il paye je sais pas combien, ça sera vite réglé, hein. Heu, ça sera vite réglé, il aura très bien très vite fait de l'utiliser, hein.
Ouais, c'est ça, ouais. Eh oui, on est bien d'accord. Eh oui, ben, de toute façon c'est c'est pour ça que ça va énormément changer parce qu'on demande à n'importe quel patron s'il préfère payer 20 balles une IA ou 2 000 balles à un technicien et cetera, heu, tout le monde va choisir, heu, la solution, heu, qui est 100 fois moins cher quoi. C'est c'est juste une évidence, hein. Je pense que penser le contraire c'est vraiment se se berner, heu, pleine face, hein.
Bien sûr.